Ôi bạn ơi, mình đang đắn đo ừ, mình đang đắn đo suy nghĩ rất là nhiều á, mình cũng, a, đang hơi lo lắng một xíu á, bởi vì sắp tới mình, à, nghỉ cái công việc, à, chính của mình tại cái công ty mình đang làm nè, một công việc gắn bó với mình, à, 6-7 năm á, và mình về mình mở một cái quán, a, ăn nhỏ thôi. Ờ, mình cũng <laughs> tiết kiệm được, à, một số tiền kha khá sau 6-7 năm tại cái cơ quan mình làm nè, thành ra là bây giờ mình cũng, a, đang một chút là, gọi là, hơi, a, phấn khích đi, ờ, nền rất là vui bởi vì, à, mình chuẩn bị làm được một cái điều gì đó cho mình nè, mình sắp mở được một cái quán nè. Nhưng mà song song với cái niềm vui đó đó, thì mình lại cảm thấy là hơi áp lực một xíu, hơi, ưm, hơi lo lắng một xíu cho ba mẹ của mình. Ừ, bởi vì á, mình là một cái người con một trong gia đình nè, và ba mẹ mình đến nay là cũng hơi lớn tuổi một xíu rồi, thành ra là cũng, ơ, cần, à, phải có con cái ở nhà chăm sóc như vậy á, mình lại còn là con một nữa, thành ra là sắp tới khi mà mình nghỉ công việc ở ngân hàng như vậy á, thứ nhất là áp lực về nghề tài chính nè. Bởi vì nhiều khi, ờ, mình, ờ, nghỉ công việc ổn định như vậy á, thì mình cũng mất đi cái nguồn thu nhập hàng tháng á, và mình về mình bán như vậy thì cũng chưa chắc là mình đã thành công hay hay hay không nữa. Ờ, cho nên mình đang lo lắng về nhiều cái lắm, giống như là về cái kinh tế của gia đình nè, về, à, chăm quan tâm chăm sóc cho ba mẹ làm sao để mà cân bằng cho nó tốt hơn nè, bởi vì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, đâu có thể nào mà suốt ngày mình ở quán được đâu, mình cũng phải dành nhiều thời gian để mà chăm sóc cho ba mẹ nữa. Mà khổ cái á là cái mặt bằng của mình á, mình đang nhắm tới cái mặt bằng ở xa nhà nữa chứ, ờ, nhà mình ở ừ, nhà mình thì ở quận 9 á, mà, à, mình lại đang nhắm cái mặt bằng lại ở bên, ơ, phía Thủ Đức cơ. Nếu mà đi đi, về về nó phải tầm, à, 40-45 phút á, cũng khá là xa cho nên là cũng khá bất tiện cho cái việc mình đi đi, lại lại, à, trong ngày á, có thể là, ừm, mình sẽ ở lại quán một vài ngày hoặc là cũng có thể là cả tuần mình mới về nhà được 1 lần luôn đó bạn ơi. À, mình đang suy tính những cái bước đó, không biết là nó có quá lên không hay sao không? Mà tự nhiên mình cảm thấy nó khá áp lực luôn, à, thì không biết là bạn có cái lời khuyên nào dành cho mình để mình có thể cân bằng nó tốt hơn không? Giữa cái việc mà mình có thể vừa chăm sóc cho gia đình nè, mình không có lo cho cho công việc nhiều, ờ, ở quán nhiều nè, mà mình cũng có nhiều thời gian để mà mình về mình chăm sóc cho ba mẹ mình không?
Ừm, mình nghe nè. Ồ! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, đồng ý. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm. Ừm, phải, cũng phải. À, thế à. Ừm, ờm, đầu tiên thì, ờ, mình thấy những cái, a, lo lắng của bạn nó hoàn toàn chính đáng thôi, lý do là đây là một cái quyết định rất là quan trọng trong cuộc đời. Và mình cũng, ơ, rất là nể bạn khi mà bạn dám đưa ra quyết định này, tại vì đây là một cái điều mà rất nhiều người muốn nhưng mà hông phải ai cũng dám thực sự là, ờ, dạ, ờ, nghĩ tới nó đâu, cho nên nha để mình hiểu rõ hơn cái bối cảnh đi, bạn cho mình hỏi là hiện tại á, ờ, bố mẹ bạn có phụ thuộc vô cái tài chính của bạn hông?
À. Ừm, đúng luôn nè. Ờ, cám ơn bạn nha. À, có nha, một phần thôi chứ không có phải là quá nhiều đâu, bởi vì cơ bản là ba mẹ mình á, bây giờ tuy là cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng có lương hưu á. Nhưng mà thực tế ra cái đồng lương hưu này thì cũng không có nhiều lắm, cho nên là thường á, thì mình vẫn, a, phải cố gắng là làm sao á mình nhín một xíu trong cái mức lương của mình á, a, để mình gửi về cho ba mẹ nè, đưa cho ba mẹ giữ trong người vậy đó, phòng khi mà lỡ đâu có cái việc gì mà cần nhiều tiền thì vẫn có tiền đó để mà xài thôi. Nhà nhưng mà cơ bản là cũng không quá áp lực, ừm, cho lắm, mình chỉ sợ á là sau này mình, ờ, ờ, ờ, mình, ờ, nghỉ việc, ờ, ngân hàng như vậy á, thì lỡ đâu mà ba mẹ đổ bệnh ra hay sao đó, mà mình không có nguồn thu nhập ổn định nè, và cái nguồn lương hưu của ba mẹ của mình cũng ít nữa, cho nên là thành ra mình sợ là một vấn đề đó là nhiều biến cố bất ngờ xảy ra thì mình không có tiền để mình lo cho ba mẹ của mình á.
À. Rồi, mình hiểu rồi nha. Ờ, bạn cho mình hỏi đi, là hiện tại á, cái kế hoạch khởi nghiệp của bạn nó đang ở giai đoạn nào?
Ừm. À, hiện tại thì nó đang, à, nằm trong, a, gọi là, cái suy tính thôi, chứ mình thực ra mình cũng chưa có nghỉ việc hoàn toàn nữa. Mình thì cũng đang đắn đo nhiều cái lúc nãy giờ mình nói đó, thành ra là, ừ, mình rất là muốn nghỉ rồi, ờ, và mình đã nộp đơn mình cũng đã lên cái đơn rồi nhưng mà mình chưa có nộp. Và mình cũng, ơ, song song với đó mình cũng đang, a, sắp xếp cái công việc bên ngoài luôn rồi đó. Mình cũng đã liên hệ một vài cái mặt bằng, và mình cũng đã lên cái nh kế hoạch là mình sẽ làm gì rồi, à, và sẽ, a, bán những cái gì, là tức là mình đã lên kế hoạch sắp tới, sắp hết luôn rồi. Đó, chẳng qua là mình đang hơi lo lắng một xíu là về cái vấn đề về công việc, à, về cái sự ổn định về tài chính nè, để làm sao để có thể cân bằng giữa cái việc, à, ừm, khởi nghiệp nè, và, ừm, kể cả cân bằng trong cái việc mà chăm sóc cho ba mẹ của mình sau này nữa.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, rồi, ờ, vậy thì, ờ, không biết là bạn đã có cái cuộc nói chuyện này với ba mẹ bạn chưa?
Ừm, có nha, mình có nói chuyện rồi á nhưng mà chắc là ba mẹ mình á, cũng không có hiểu cho mình lắm á, à, với lại nhiều khi cũng lo lắng cho mình nè, ờ, cho nên là khi mà mình nói mình nghỉ việc tại công ty để mình về mình, ờ, mở một cái quán ăn như vậy á, thì có lẽ là ba mẹ mình, ờ, h không có đồng ý cho lắm và ba mẹ mình nói mình là không nên nên nghỉ việc như vậy. Ba mình á thì cũng hơi nóng tính xíu, ba mình, ờ, còn la mắng mình còn quát mình nữa cơ, là "Sao mà cho ăn học mười mấy năm trời cuối cùng mình được làm ở một cái nơi, à, ổn định như vậy, à, lo lắng biết bao nhiêu mới vào được đó làm mà cuối cùng bây giờ lại xin nghỉ việc về làm như vậy." À, hôm đó cho nên là mình cũng đã nói rồi, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa có được sự đồng ý của ba mẹ mình á.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Vậy, ờ, ờ, bạn cho mình hỏi đi là không biết hiện tại bạn có đang, ờm, có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng là bạn sẽ, ờ, bạn sẽ làm như thế nào để vừa cân bằng được cái cái, ơ, chi tiêu cho cái, ơ, cái s cái cái công ch cái sự s khởi nghiệp này và đồng thời cũng vẫn đảm bảo được cái tài chính cho cá nhân và gia đình chưa?
Ừm, mình hiểu. À, mình ấy, thì mình cũng làm, ờ, 6 tới 7 năm ở công ty cũ này nè. Cho nên thành ra là cái khoảng thời gian đó mình cũng tiết kiệm được một khoản gá ga một cái khoản, a, cũng không phải, gọi là, lớn mà cũng không có phải, gọi là, nhỏ nữa, nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 400.000.000 tới 500.000.000 á. Thì để mà làm một cái quán như vậy thì chắc là cũng hao hụt khá là nhiều đó bạn. Thì không biết là cái khoản, ờ, c dư còn lại không biết có đủ để mình duy trì, ờ, khoảng thời gian đầu để mà ờ, ví dụ những cái quán thời gian đầu mà mình mà không có bán được á, thì không biết là cái số tiền đó nó có đủ để mình duy trì quán nè, đủ để mình để, à, chi tiêu sinh hoạt và và đặc biệt là đủ để mình, à, chăm sóc cho ba mẹ mình hay không nữa nè?
Ừm. À! À. Ừm, rồi mình hiểu rồi nha. À, rồi sau khi mình nghe cái câu chuyện của bạn á, thì mình, ờ, cũng có một vài cái đề xuất như thế này. Thì bạn, ờ, thử nghe coi nó có phù hợp với lại bạn không nha. À
Ừm. Ừ, bạn cứ nói đi nha.
Rồi, đầu tiên á, là, ờ, mình thấy cái chuyện mà bạn đang gặp áp lực vì cái vấn đề này nè, nó hết sức chính đáng luôn. Tại vì, trời ơi! Đây là một quyết định quan trọng của cuộc đời mà. Bạn là một cái người đàn ông tài giỏi, bạn đang có một cái công việc ổn định, ờ, mà bạn còn có thâm thâm niên nữa. Vậy mà bạn quyết định mà đi ra chắc chắn là rất là căng thẳng rồi. Và mình tin là ba mẹ bạn cũng đang căng thẳng về cái chuyện đó luôn. Tại vì, ờ, ờ, thứ nhất là, kiểu, ơ, cái tài chính của gia đình nó có phụ thuộc vô bạn nè. Rồi thứ hai nữa là phụ huynh mà bạn, đúng hông? Họ lo lắng cho con cái, đối với họ là ổn định là trên hết. Còn, ờ, cái những cái như là khởi nghiệp đồ đó, nó hông phải là một cái mà, kiểu, ơ, người ta sẽ nghĩ tới trong cuộc đời đâu, đúng hông? Người ta chỉ cần quan tâm là, à, ờ, là một, mình cứ ổn định đi, cứ vậy mà sống đi là được rồi. Tuy nhiên ha, thì dĩ nhiên là đó là quan điểm của phụ huynh thôi. Mình thì mình hoàn toàn ủng hộ cái tư tưởng khởi nghiệp của bạn đó, tại vì đó là một cái điều rất là dũng cảm và hông phải ai cũng thành công. Ờ, ờ, tuy nhiên nha, thì, ờ, nói đi cũng phải nói lại, có nghĩa là bạn cũng nên, à, có một cái kỳ vọng là, OK, cái khả năng mình thất bại là có chứ không phải không. Cho nên là, ờ, nếu như trong trường hợp nó thất bại thì bạn làm gì? Bạn sẽ cam kết cái thời gian và công sức của bạn cho cái sự khởi nghiệp này trong bao lâu? Bạn sẽ xài bao nhiêu tiền và bạn sẽ phải giữ bao nhiêu tiền để đảm bảo cho là cái tài chính của bạn và gia đình bạn an toàn? Thì đây là một số những cái mà bạn nên có một cái bảng kế hoạch cực kỳ rõ ràng chia theo từng từng tháng, thậm chí là từng tuần để đảm bảo là bạn biết được bạn đang ở đâu. Đó, thì bạn thấy sao về cái hướng này?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. À, vậy ha? À, đúng rồi nè. Ừm, cảm ơn bạn nha. Ừm, chính xác nha. À, đúng rồi ha. Ừ, đúng rồi, bạn nói mình mới nhớ, mình chưa có một cái kế hoạch nào đó nó rõ ràng luôn á. Bởi vì cơ bản là mình mới lên cái kế hoạch đó là mình, à, sẽ thuê mặt bằng ở đâu nè, rồi xong rồi mình sẽ, ơ, ờ, làm cái gì cho cái quán của mình đẹp lên thôi. Chứ thực tế ra mình cũng chưa có lập lên một cái kế hoạch rõ ràng về tài chính nè, để để làm sao mình cân bằng cái việc mà có thể vừa mà duy trì quán mà vừa có thể có cái khoản tiết kiệm ở trong túi để mà có thể duy trì hàng tháng nè. Để có lẽ lát nữa mình sẽ ngồi lại, mình lên một kế hoạch nó rõ ràng hơn về tất cả những cái chi phí để mình mình chi trả ra để mình xây dựng cái quán nè. Và đặc biệt á, mình phải tính toán làm sao để nó hợp lý, để mà nó phù hợp với cái túi tiền của mình, để mà vẫn còn tiền trong túi nè, để mà có thể duy trì một vài cái tháng đầu để mà ví dụ nó có thất bại thì mình vẫn còn trụ được, đúng không? Và mình cũng, ơ, nên lên một cái cái cái kế hoạch dự phòng đi, bỏ một cái khoản tiền tiết kiệm ra nhất định để mà có thể để đó sẵn nè, hòng cái việc là lỡ đâu ba mẹ mình cần nè, thì mình vẫn có tiền đó để mà lo lắng cho ba mẹ, đúng hông? Rất là hay nha. Ờ, ngoài ra không biết là bạn còn cái cách nào để cho mình đỡ bị áp lực, ờ, trong cái việc mà cân bằng gia đình và khởi nghiệp không?
Ừm. Ừm. Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, thực ra là có nha, thì, à, một cái hướng mà mình đề xuất á, là bạn hãy thử tìm một cái đối tác trong cái lần khởi nghiệp này đi. Ờm, ừm, đúng rồi, tại vì thật ra nha, ờ, đồng ý là bạn đã có một cái khoản tiết kiệm cũng tương đối là lớn, cho nên là, ờ, bạn cũng khá là yên tâm mà bạn còn hào hứng để mà bạn bắt tay vô làm việc nữa, nhưng mà nha bạn ơi, thiệt ra á, là đây là lần đầu tiên bạn khởi nghiệp, cho nên rủi ro nó vẫn có chứ hông phải hông, mặc dù mình tin là bạn rất là giỏi nhưng mà khi mà có 2 cái đầu mình cùng nghĩ chắc chắn là nó hơn 1 cái đầu, đúng hông nè? Và cộng thêm nữa nha, khi mà bạn có một cái người, ờ, cộng sự thì nó còn chia bớt cái rủi ro ra nữa, có nghĩa là thay vì bạn phải đầu tư 100% cái vốn và bạn phải chịu 100% cái rủi ro thì bây giờ có thêm người nữa, bạn chia ra ví dụ như bạn 70 người kia 30 chẳng hạn, thì nó cũng đỡ rủi ro cho bạn, đúng hông nè? Đó, thì hông biết bạn thấy sao về hướng này?
Ừm. À, đối tác nè. Ừm. À. Ừ, đúng rồi ha. Ừm. Trời. Trời, cái cách của bạn hay ghê luôn đó! Mình chưa có từng mà nghĩ ra cái cách này luôn đó bạn ơi, tại vì cơ bản là mình cứ chăm chăm là mình tự mình, à, đứng lên cái đôi chân của mình rồi mình tự mình, à, áp lực cho mình rồi, ờ, mình cứ khăng khăng là mình, à, tự làm một mình thôi, thành ra là mình chưa có la từng nghĩ tới cái việc là, ờ, sẽ tìm một cái người nào đó, ờ, cùng chung chí hướng với mình để mà có thể cùng khởi nghiệp với mình nè, cùng, ờ, xây dựng cái, ưm, cái quán nè, và đặc biệt nữa là có thể nh chia đôi cái chi phí ra để mà mình có thể quản lý cái rủi ro nó tốt hơn nè. Ờ, rất là hay đấy nha, chắc có lẽ là mình sẽ thử hỏi trên công ty thôi, xem ai có cái đang có ý định giống như mình để xem họ có có muốn làm chung với mình hay không ha. Hay là mình để hỏi một vài cái người bạn thân của mình đi xem là có ai muốn làm chung với mình hông, để mình n quản lý cái rủi ro giống như bạn nè, ờ, rất là hay ha. Hông biết là còn cái cách nào khác để mà giúp mình, à, nữa hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Hợp lý, hợp lý nè. Ừm. Rồi, thì, à, mình cũng chỉ là có một cái, ơ, lưu ý sau cùng với bạn thôi, là trong cái câu chuyện khởi nghiệp á, nó là một cái hành trình rất dài và gian nan, tuy là nó cũng cực kỳ là hào hứng luôn, nhưng mà bạn luôn phải nhớ để ý cái sức khỏe tinh thần của bản thân và để mà làm được cái điều đó đó, thì, à, mình, à, nghĩ là bạn nên, ờm, có một cái sự thảo luận cởi mở hơn với gia đình, tại vì khi mà đằng nào bạn cũng sẽ làm, nhưng mà gia đình cứ cấm cản bạn thì bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng hông nè? Nếu như mà bạn thiết lập được một cái giao tiếp cởi mở với ba mẹ bạn nè, thì bạn sẽ có một cái nguồn hỗ trợ tâm tinh thần, ờ, trong suốt cái hành trình này, nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều, không phải về mặt tài chính nhưng mà về mặt, ờ, gọi là, cảm xúc nè, đó thì nó sẽ rất là tốt luôn. Thì bạn thấy làm sao về những cái hướng mình vừa mới nói ha?
Ừm. Ừm. Mình hiểu nè. Ừ, đúng rồi đó. Ờ, chuẩn luôn á nha. Ừ. Cái này đúng luôn á, tại vì cơ bản là mình mới nói với ba mẹ của mình có một lần thôi. Chắc có lẽ là, à, chiều tối đi, để mình về mình nấu cơm cho ba mẹ rồi sau đó mình, à, sẽ trò chuyện lại với ba mẹ để mà chia sẻ ra một vài cái góc nhìn của mình nè, và một vài cái quyết tâm của mình, để mà ba mình có thể yên tâm hơn ha, để có thể làm cái người đồng hành với mình sau khi mà mình mở quán ha, rất là hay á. Ừ, sau khi mà bà nghe bạn chia sẻ xong thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi đó, mình lại biết cách làm sao để cân bằng giữa cái việc mà chăm sóc cho gia đình, ba mẹ nè, và đặc biệt nữa là khởi nghiệp làm sao cho nó an toàn cho nó không có bị rủi ro nhiều nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm, rồi, cảm ơn bạn nha. Bye bye bạn.
Bye bye.